Alam mo sa totoo lang, gusto ko talagang magbawas ng timbang, eh, pero talagang nitong mga nakaraang araw talagang nawawalan ako, ah, ng, ah, motibasyon or ng kag kagustuhan na magbawas ng timbang. Hindi ko alam ha, kung kung anong part ng, ah, ng motibasyon ko 'yong, bigla akong nawalan ng gana. Pero siguro kasi siyempre ah, sa sobrang dami ng temptasyon <snorts> na na ano natin sa paligid. Ah, may mga pagkakataon din na napagod na tayo galing trabaho, ah, pagod tayo sa mga gawain natin, 'di ba, parang minsan, um, alam mo 'yon, minsan nagiging, ah, comfort natin, ah, sa sarili 'yong 'yong pagkain, eh, 'di ba? Minsan nagkakaroon tayo ng, ah, food comfort, eh, so paano, ah, hindi ko talaga alam kung paano ako, ma manum paano manunumbalik 'yung, ah, motibasyon ko or 'yong gana ko sa pagbabawas nga ng timbang. Kasi ako talaga may may goal sana talaga akong ano, eh. Ako a um, gusto ko sana, um, maging goal ko is 60 kilos, eh, ngayon parang nasa 63 kilos na naman uli ako. So parang nalulungkot ako na every time na magwe-weigh-in ako parang bakit gano'n bumigat uli ako, 'di ba, iyon. Ano kaya sa tingin mong pupuwedee kong gawin para dito?
Mm. Ayun. Hmm. Ah. Mm. Ah, sabi mo 63 kilos ka. Ang goal mo ay 60 kilos, 'di ba? Ano ba yung, ano ba yung unang mga ginawa mo, ah, para ma-achieve yun? Mm.
Oo, oo. Actually. Ano dati, nag-60 na talaga. Parang nag-ano pa nga, be below pa nga, eh. Ah, ang mga ginawa ko nito, yong parang, ah, nagle-less rice ako ayan. Sinubuk tinry ko rin yong after 6:00, kaso yong after 6:00 na alam mo ba 'yon, yong parang, ah, after 6:00 meal, parang gano'n? Oo, oo, tapos ang kain mo na 'ata, ah, early in the morning na. So parang, oo, parang 12 hours 'ata na wala kang kakainin, parang mga gano'n 'ata 'yon, eh, di ba? Parang, ah, 6:00 ka ng magsi bali bago mag-6:00 dapat tapos ka ng kumain ng oo, tapos ang pinaka kain mo na ulit, ar around, parang 6:00 onwards. Oo, oo, oo. So parang, minsan may pagkakataon na, na nahihilo ako. Na alam mo 'yon, parang hindi hindi kaya ng katawan ko. So, parang bi binago ko. Ngayo nung mga nakaraan, nagjo-jogging na ako. Um, nag nag-aano ako tapos, tini-take ko na lang yong, alam mo yong calorie intake ko, yong parang sinusukat ko na rin. So, parang iyon 'yong mga, ah, routine ko nung mga nakaraan. So, 'yon nga, siyempre ya 'yan may mga kasamahan tayo na talagang, ah, hindi natin ma ma-aano. May mga impluwensiya talaga ng kaibigan. Yong asawa din siyempre, yong asawa natin, madalas talagang al ah, "Alika kain tayo. Sabay tayong kumain." Siyempre, ikaw bilang ayaw mo na naman din tumanggi. Siyempre baka mamaya alam mo 'yon, magkaroon pa ng issue na ano, "Ayaw mo na akong kasabay kumain, ano?" Ganyan-ganyan tayo. Oo,' di ba? May mga gano'n, eh, 'di ba? Siyempre, ah, ayun tapos hanggang sa nung nawala nag tumimbang uli ako. Yong goal ko na kasi pa-61 na, tapos biglang nag-62 na naman uli. So, parang ano ba 'to? Parang nawalan na naman ako ng gana. Oo, oo, totoo, totoo. Yun
Mm. Okey. Oo, huwag nang kumain, mm. Parang Dapat wala ka nang kinakain. Kinabukasan na sa mm. Okey. Mm. <chuckles> Mm. <laughs> Oo. Naku! <laughs> Oo. Do'n ka nawalan ng gana? Oo, pero sige ganito, 'di ba sabi mo nga dum ah, nag nag calor calorie count ka na. Nagjo-jogging ka, 'di ba? Tapos, nag-before 6:00 ma gu ah, parang nagfa-follow ka do'n sa before or after 6:00 walang kainan. Dun, ah, na-feel mo naman na okey yung ano mo, 'di ba, okey yung timbang mo. Bumaba naman siya. Nag oo, oo, ang ano mo lang dapat is i-sustain mo siya. Kaya lang, merong mga, may mga temptation, 'di ba, sabi mo nga. Ah, kinausap mo na ba ang asawa mo, na ganitong ano dapat may 'si kasi dapat yung asawa din, ah, parang isa din sila kasi dapat sa nag sumusuporta sa'yo. So, kung, oo, kung may gina may binibigay kang limit kung kung, ah, kung hindi naman siya sumasabay sa sa pagda-diet mo. Dun sa pag-e-exercise mo, pwede siyang sumuporta sa'yo in terms sa parang emosyonal 'di ba, emotional support. So, kung binigyan mo siya ng ap kumbaga bigyan mo siya ng, ah, time frame. Ah, bigyan mo siya ng, ah, kung ano yung mga objective ng ano mo ginagawa mo. Para alam din niya kung saan siya lulugar. Na huwag na siyang 'di ba, para hindi na siya mag-aya sa'yo after 6:00 na, "Kain tayo, ganito-ganyan. Labas tayo, ganito-ganyan." <laughs> Alam mo naman, alam mo naman yung mga asawa 'di ba? Para siya mismo, siya na din yung, ah, parang oo, 'di ba? Isa na siya ma magmo-motivate dapat dito. Ano pa bang ibang, may iba ka pa bang, hmm
Oo. Oo, oo, oo. Oo, oo naman. Oo, naging effective naman siya. Tama, totoo. Oo, tama. Totoo, totoo. Ay oo, oo. Oo, oo. Mm. Hmm. Totoo. Totoo naman, totoo. Mm mm. Oo, oo. Oo, oo. Oo oo. Goal ko. Oo. Oo. Tama totoo. Oo, oo. Totoo, totoo. Totoo. Oo. Nagmo-motivate no? Oo. <gasps> Oo. Actually, ah, ngayon, um. Tawag dito nga, actually ngayon, parang, um, siya parang nararamdaman niya rin na bumibigat siya. Parang, 'yon na napansin ko din na ano, na parang gusto niya nang ano, sumabay sa akin sa pag-aano Oo, sa pagda-diet, ah, sa pag ah ...kaka-calorie deficit. Sa pag ah, alam mo yong pag-e-exercise every sunday morning. Kasi, every sunday morning talaga, ah, 'yon talaga, hindi nawawala sa routine namin na mag-exercise. Ah, um, kahit tumakbo kami or maglakad, walking, jogging, basta salitan ng parang 2-3 kilometers. So, malaking bagay na 'yon, para makapagbawas ng kahit papaano, ng calories. So, siya ngayon may ma-ano Ako talaga ngayon, yong nawalan ng ano, ng gana, oo, ng motibasyon. So, parang ako naman na yung, ah, ang kinukulit niya, ah, regards dito sa ganitong pagkakataon. So parang, ako hindi ko alam kung, ah, ano nga yung alam mo yun, kung ano ba yung, papano ba yung, ah, paunti-unti, ah, magkaroon uli ako ng gana sa pagbalik. Pero, sa totoo lang ngayon, um, iniisip ko rin na, ah, bumalik na talaga. Kasi ayoko naman na, ah, bata pa lang tayo or ah, hindi pa tayo gano'n ka-ano pero, yong hingal natin, yong pagod natin, parang alam mo yong pang pang may edad na, eh, di ba? So, ayoko rin talagang maramdaman yong yong, ah, ganong pakiramdam. So ako, talagang <swallows> pinipilit ko talaga na magkaroon ako ng motibasyon. So, ano ba yung pupuwede kong gawin para, ah, madagdagan pa yung motibasyon ko, para mag manumbalik uli itong, ah, gana or ito, ah, ah, sigla ko sa pag ah, pagbabawas ng timbang or, ah, pagbabawas ng, ah, nawala kong motibasyon, 'di ba?
Ah, mas maganda. Okey. Mm. Nawalan ng gana. Mm. <laughs> Oo. Mm, ok alam mo, isa din 'yon sa ano, eh 'di ba sabi mo nga, ang asawa mo, ah, nagsisimula na siya, 'di ba? Siya na yong nag-a-ano, nag-a-aya sa'yo. Siguro, di isa din 'yon sa ano, bigyan mo ng time, bigyan mo siya ng, ah, oras din. Kasi, nagiging ano din 'yan, nagiging parang, ah, bonding niyong dalawa. Tapos, gumawa din kayo mas maganda kayong dalawa talaga mag-isip ng time. May may ano ka ba, may parang routine or ano ba yong routine mo araw-araw, na baka puwedeng do'n ka sumingit ng, ah, oo, ng walking? Kahit maliit ilang oras lang. Is la let's say 30 to 1 hour, 2 'di ba? May may ganong routine ka ba sa araw na puwede mong isingit yong paglalakad niyo?
Oo, oo. Oo. Tama, totoo. Walking. Oo. Ah, okey-okey. Oo, oo. Actually, ak ano 'pagka siguro tas papasok sa ano kasi, ah, meron kaming walking na 15-30 minutes bago makapasok ng opisina, siguro. Pupuwedeng sigurong, ah, ah, alam mo 'yon pupuwede mo siyang tricycle-in. Pero kung as much as possible sana, kung talagang nagbabawas ka ng timbang. Ah, ayun kasi before na ginaga na ginagawa ko 'yon, parang, ah, mas okey na oo, oo, mas okey na siguro yong ganito. Um, ah 'yon nga lang papasok ka ng mas earlier, kasi para hindi ka rin ma-late. Pero, ah, mas mas maganda siguro na naglalakad ka na lang. Kasi dalawa rin yong pupuwede mong ano eh Um, una sa lahat makakatipid ko do'n sa ano, sa extra pamasahe mo papunta sana sa opisina. Ah, at the same time, nakakapagbawas ka rin ng calories or ng fats mo sa katawan. Kasi, 'pag sabi nga nila, "Isa ito sa pinaka ah," sabi nila "...simpleng paraan ng pagbabawas." Pero, um, alam mo maganda yong naidudulot o isa sa pinakamagandang naidudulot sa sa katawan natin lalo na kapagka tayo'y nagbabawas ng calories sa katawan. So, 'yon nai ah, na ano 'ko 'yon Saka mas maganda siguro na ano, para sa akin, ewan ko, ah parang dati kasi mari nag nag nasubukan ko rin na ano na unlike ngayon na parang, ah, sa mab ma mabilisang panahon. Mas gusto natin kumain na lang din ng, ah, mabibilis na pagkain, katulad ng mga fast food, na hindi talaga siya healthy, alam mo yun na kapag titignan. Nagulat nga ako ngayon, eh, kasi kapag pupunta ka sa mga McDo, Jollibee, sa mga ano, <swallows> sa mga fastfood, meron ng ano, may mga naka-indicate na kung ilang calories yong i-intake mo kapag kinain mo itong ganitong meal. So, nagugulat siya siya siya ako may idea na, "Hala, parang ang lala pala ng kakainin ko. So, parang itong isang meal na 'to, parang pang isang buong, ah calories ko na 'to." Kasi ako, may de may ano ako, eh, parang may designated calories lang ako sa katawan every day, eh. Parang mga nasa 2000 calories lang. So, kapag kumain ka pala sa hap sa mga ano sa mga fastfood, 'yong meal nila umaabot na ng, ah, 1200 calories, or ah, minsan mga worst, 1600, eh. So, parang meron ka na lang 400 calories na puwedeng i-intake. So, once once ka palang kumakain no'n, di ba? Parang isang beses ka pa lang kumakain. Though, halos parang ang katumbas na no'n isang buong araw na. So parang, siguro mas maganda siguro talaga na, eh, ikaw na mismo 'yong gumagawa ng pagkain mo. Na at least 'yon, na nam natitimbang mo yong calories na nakakain mo. Na, 'di ba, sa parang, eh, feeling ko.
Okey. Nilalakad mo? Mm. Correct. Correct. Oh, di ba? Mm. Correct. Fastfood, oo. Oh. Oh, 'di ba? Mm. Okey. Mm. At, mas makakatipid ka pa.
Totoo. 'Di ba kasi kung kung maggagastos ka ng, ah, around 200 pesos sa isang bill, eh, yung 200 pesos na 'yon, sa bahay siguro mas, ah, isang buong putahe mo na 'yon sa isang buong araw. May kasa baka kasama mo pa yung, ah, pamilya mo sa, gano'n, eh, di ba? Oo, oo, so 'yon siguro. Ito yung mga bagay siguro na nawala sa akin, ah, nawala sa akin. So, ang, ah, hinahabol ko ngayon or hinahanap ko ngayon sa sarili ko, eh, motibasyon o yung, ah, pagka pagka panumbalik uli ng gana para, ah, ah, para magbawas uli ng timbang, di ba?
Pamilya mo, oo, totoo. Mm. Mm. Pero nandun ka na, kasi ma ah, 'di ba nakikita mo na yung mga parang sumasabay na din yung sabi mo nga, sa mga fast food na, chain, nakikita mo yung mga ano, ah, calorie count. So, parang ikaw mismo, sa sarili mo, alam mo na. Siguro ang kulang na lang oo, ang kulang na lang siguro dapat ilista mo yung ah, ano yung mga dapat mong gawin, ano yung mga dapat mong kinakain, parang may daily plan ka in a day, para dun ka, para susu para sundin mo na lang kumbaga siya. Tapos minsan din nakakatulong alam mo baka may mga idol ka na puwede mong tingnan sa ano, para sila din yung sundin mo sa araw-araw, di ba may mga ganun. May mga, ah, ano ka ba, iniidolo ka ba na, ah, dumadaan din sa parehong sitwasyon sa'yo na nag-e-exercise din every day, parang ganun?
Oo, oo. Nag-i oo. Nagiging aware. Mm, mm, tama. Oo nga. Ah, <laughs> oo nga 'no. Mm, mm. Oo, oo. Actually, wala akong idol. Pero may mga nasusundan ako sa TikTok o sa Facebook, sa mga reels na yung parang, ah, kung gusto mo magbawas ng ganitong, ah, ah, timbang, ito yung mga ina-advice nila na puwede mo lang kainin or yung mga routine na pu-puwede mong, ah, simulan. Kahit alam mo 'yon, kahit sa ma sa maliit lang na oras or espasyo. So 'yon, yung mga gano'ng bagay kahit papaano, nakakatulong sa akin 'yon. Ah, yun nga lang, consistency nga lang talaga ang kai pinaka-kailangan natin para magawa natin itong mga, ah, mga ganitong bagay di ba, na para makatulong na din sa atin, di ba?
Ah, okey. Ma Oo. Korek. Oo. Tapos, eh, talagang nasa sa'yo din talaga, sa pagpupursige mo. Ah, sa'yo manggagaling 'yon. Kaya kailangan mong ilista kung puwede, para alam mo, ikaw mismo sa sarili mo ang magfa-follow kumbaga, 'di ba?
Oo. Tama, tama. Uy, maraming salamat, ah, sa mga, ah, sa mga ipinayo mo. Talagang, ah, aaralin ko 'to at susubukan ko uli na magbawas ng timbang nitong mga susunod na araw.
Mm, walang anuman. Sana masubukan mo na agad-agad, para dire-diretso na.